Jadi gini ya, makin hari itu aku makin ngerasa kalo aku punya kebiasaan buruk gitu yaitu suka banget nih belanja impulsif gitu. Jadi, apa ya, kadang itu aku belanja yang mungkin nggak ada dalam, eee, budgeting per bulan aku, gitu. Karena, bisa dibilang kan sebagai orang dewasa itu kita ada budgeting bulanan gitu kan. Walaupun aku nggak terlalu bikin budgeting tapi kayak ada perkiraan gitu ya, misalnya kayak harus beli minyak, terus harus beli skincare, terus harus kayak beli galon kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada bayangan yang, "Oh, ini barang pokok banget," terus kalau misalnya keinginan pun kan pasti kayak, mmm, belum kebayang kan maksudnya kalau keinginan itu kan belum kebayang dan, mmm, yang bikin jadi belanja impulsif itu kan karena kita nggak bisa ngukur kan seberapa urgent nih keinginan gitu. Terus kayak seberapa boleh sih keinginan ini boleh diapain, di gunain gitu kan, akhirnya, eee, berujung belanja impulsif. Padahal, eee, sejujurnya aku tuh pengen banget ya menabung gitu, maksudnya punya tabungan yang banyak terus kayak, mmm, jadi sesuatu yang besar, gitu ya ibaratnya. Karena, mmm, karena selama ini ke kok aku ngerasa, "Uang aku habis ya, hilangnya ke mana?" gitu. Kalo orang-orang kan kayak jadi mungkin mobil mewah, rumah ada 3 kayak gitu-gitu. Terus aku ngerasa kayak, "Bentar bentar ini uang aku kemana?" gitu. Jadi aku tuh mulai ngerasa kalo belanja impulsif ini, mmm, udah di tahap yang kayaknya, eee, ini bisa jadi tabungan gitu yang besar yang mungkin bermanfaat juga buat orang sekitar, buat aku, tapi, mmm, aku habiskan untuk apa ya, memenuhi keinginan impulsif gitu. Kadang-kadang kayak beli tumbler, gitu kan, terus kayak beli jajan-jajan yang mana aku ngerasanya, "Mmm, kayaknya ini nggak terlalu penting," gitu setelah dipikir-pikir, yang mana itu mungkin, eee, bisa dibilang, eee, merugikan juga ya di sisi lain. Kayak bisa menuhin rumah, kalo barang-barang yang nggak terlalu penting gitu kan, terus kalo misalnya makanan kan, mmm, apa ya, lama-lama aku tuh mikir, "Wah, ini makanannya nggak sehat." Nah, sebenarnya aku tuh udah punya pemikiran itu cuman kayak, apa ya, perjuangan untuk menahan godaan belanja impulsif itu masih apa masih aku berjuang gitu ibaratnya.
Oke. Iya. Mhm. Iya iya, iya. Iya. Mmm, oke. Iya. Iya iya. Iya. Oke. Wah, paham banget nih aku kondisimu ya. Itu, eee, berarti problem yang kamu hadapi lebih ke kontrol diri ya, untuk bisa menjaga nih diri untuk nggak belanja impulsif gitu ya?
Mmm. Benar.
Itu, eee, mungkin kesulitan yang bukan dihadapi kamu aja nih. Mungkin, eee, orang-orang lain juga ya yang mungkin juga dip eee, yang punya pekerjaan dia punya penghasilan pasti tuh ada tuh godaan-godaan impulsif yang tadinya nggak, eee, nggak masuk ke dalam anggaran, tapi akhirnya kebeli juga gara-gara pengen gitu ya. Padahal mungkin nggak butuh-butuh banget gitu. Ah, ngerti banget sih aku, itu pasti nggak mudah tuh untuk dilawan gitu. <chuckles> Tapi tadi, <swallows> kamu menarik nih, sehingga ini tuh menjadi satu permasalahan buat kamu tuh apa ya, latar belakangnya apakah karena karena kamu, eee, lebih ingin ya tadi itu, m eee, menabung atau kamu lebih pingin mengalokasi mengalokasikan kepada sesuatu hal lain nih yang di luar, eee, jadu eee, di luar keinginan belanja tadi. Lebih ke mana nih? Kalau kecenderunganmu ya sehingga, "Wah, ini kayaknya agak meresahkan nih aku merasanya," gitu.
<chuckles> Mhm mhm. <chuckles> Iya iya. Benar. Mmm, benar. Mhm. Heeh, mmm, sebenarnya aku tuh pingin banget menabung gitu. Nah, tapi kan, eee, bisa dibilang ada momen-momen di mana aku itu tuh ngerasa stres atau mungkin lagi sedih. Terus aku, kayak menjadikan pembenaran gitu, "Ah, belanja yuk," gitu, ayo kayak belanja baju, terus belanja skincare. Awalnya niatnya liat-liat aja gitu, terus kayak, "Ih, kok ada skincare yang kayaknya bagus deh buat wajah aku." Nah, itu tuh aku beli, terus tapi kayak bilangnya kayak, "Nggak papa kan, soalnya lagi sedih nih barusan," akhirnya aku kebeli deh itu tadi barangnya. Jadi, apa ya, sebenarnya godaan belanja impulsif tuh kalau sadar kalau misalnya di kondisi normal yang kayak sekarang ya, yang nggak lagi sedih, itu tuh kayak nyadar kalau itu tuh benar-benar buang-buang waktu, terus buang-buang uang dan tenaga ya. Tapi, mmm, kalau dalam kondisi yang kayak, mmm, mental yang nggak bagus, itu tuh pasti kayak lebih ada kecondongan atau kecenderungan ke belanja impulsif sih. Cuma kalo misalnya keadaan normal aku pengennya, eee, menabung. Karena, mmm, aku tuh bingung ya, maksudnya kayak, "Menabung ini untuk apalagi ya sebenarnya?" gitu. Maksudnya, selain kayak orang-orang kan kayak beli rumah, beli mobil gitu, aku tuh kayak eee, sebenarnya aku juga belum berkeluarga juga sih. Jadi aku sebenarnya kayak, "Hmm, ini sebenarnya uangnya aku hambur-hamburin aja nggak sih? Soalnya nanti kan kalo berkeluarga, hmm, lebih apa lebih apa ya, leb kayaknya nggak bakal bisa gitu, ngeluarin uang sebanyak ini," gitu. Jad tapi, di sisi lain tujuan aku menabung tuh sebenarnya kayak pengen ya pensiun dini gitu. Jadi ibaratnya mungkin umur 40, ataupun 45 lah maksimal itu tuh nggak perlu kerja-kerja lagi yang kayak, mmm, dari jam 8.00 sampe jam 4.00 gitu. Jadi, eee, aku ngerasanya ke sana sih, cuman kan maksudnya bayangan pensiun dini kan apa ya, dorongan untuk pensiun dini kan nggak sebesar apa yang di depan mata kita, gitu kan. Jadi kayak ngerasa kayak kadang urgensinya tuh nggak seurgensi itu, gitu. Jadi kadang tuh lupa terus kayak bahkan, eee, mungkin 3 minggu lagi aku udah lupa gitu, tujuan menabung aku yaitu untuk pensiun dini, kayak gitu sih. <chuckles>
Boleh ekspo hmm. Oke. Iya. Oke. Iya. Oke. Iya iya. Oke. <chuckles> Oke. Oke. Betul. Betul betul. <chuckles> Oke. Oke oke. Berarti ini ya bisa dibilang tujuanmu mungkin saking jangka panjangnya gitu ya, saking jauhnya jadi akhirnya, eee, apa, ya dia nggak kelihatan cepet ya ketika kamu menabung-menabung, "Aduh, ini, eee, nggak terasa nih hasil nggak nggak langsung terasa gitu hasil nabungnya ya." Akhirnya kamu punya pilihan untuk <chuckles> mengalihkan ke eee, benda lain gitu ya, atau tadi yang ingin kamu beli, gitu. Mmm, kalau, eee, boleh tau nih, eee eh, tadi kamu udah udah, ini juga ya share juga, eee, lebih kepada belanja impulsifmu lebih kepada, ini ya, berarti yang, eee, yang sus yang agak susah dikontrol nih kalau misalnya itu kec ada masalah emo emosional gitu ya yang berhubungan dengan itu. Atau ada pemicu lain nih yang <tsk> biasanya, eee, sulit untuk kamu menolak nih, godaan belanja itu, apa sih situasinya gitu biasanya, yang kamu hadapi? Mmm.
mhm. Iya. Iya juga sih. Iya. Mhm, mmm. Heeh, eee, situasinya itu, eee, apa ya, kalo aku sendiri sih lebih ke arah yang sedih, lagi sedih ataupun kayak lagi ngerasa gagal banget. Terus kan aku juga pernah sih baca kayak suatu tulisan gitu intinya kayak, mmm, "Biar kita nggak stres ataupun nggak sedih itu gampangnya yaitu shopping ya untuk cewek." Jadi kayak shopping atau kayak dapat belanja eh, belanja hal yang kita mau terus kayak kita pengen, itu tuh kayak gampang banget untuk menghasilkan hormon dopamin dan endorfin, gitu. Jadi, mmm, kayak apa ya, eee, cepat aja gitu cari obat untuk kesedihan ini. Cuman kayak, mmm, sebenarnya apa ya, kayak banyak nggak sih, eee, cara gitu. Cuma aku nggak tau kayak jatuhnya itu kenapa kok ke belanja impulsif ya? Karena, eee, aku suka banget ya kalo misalnya orang-orang tuh suka nonton media sosial, aku suka banget nge-scrolling, eee, marketplace, gitu. Jadi kayak aku kayak kadang ada rekomendasi ya misalnya kayak aku nyari sepatu A, terus kayak di beranda dari marketplace ini tuh ada rekomendasi sepatu B, C, gitu yang kok ka aku heran gitu, "Kok bisa sih marketplace ini tau apa yang aku suka?" Padahal aku, eee, bisa dibilang nggak pernah nyari sepatu tersebut, gitu. Nah, akhirnya kayak berakhir, eee, check out kayak gitu. Terus kayak ada terakhir kali ya, aku tuh ingat ada apa, rekomendasi di beranda marketplace yaitu sikat botol tumbler tadi, gitu. Jadi, kayak, mmm, sebenarnya kayak bisa kan bersihin pakai spons biasa gitu. Tapi karena ada sikat botol aku ngerasa, "Wah, perlu ini." Jadi aku kayak, mmm, karena tadi itu ya, s eee, kebiasaan suka scrolling marketplace, terus ternyata ada barang yang, "Oh, kayaknya berguna," gitu, jadi aku checkout. Jadi banyak banget sih sebenarnya faktor-faktor, apa ya, belanja impulsif ini.
Mmm, oke. Iya. Oke. Iya iya. Hmm. Iya. Iya iya. <chuckles> Iya. <chuckles> Mmm. Oke. Iya. Oke, iya. Iya iya iya. Oke. Iya iya iya. Paham banget sih, apalagi sekarang ya, eranya, eee, shopping online gitu ya. Semakin iya di semakin mudah mengklik dan melihat-lihat ya, apa yang tadi nggak sebenarnya nggak benar-benar diperlukan, gitu. Tapi kamu udah udah pernah eee, kamu, eee, udah ini ya, sepertinya memang sudah ada nih kamu, eee, usaha untuk membuat anggaran gitu memang ada ya, tiap-tiap bulan atau tiap pekan gitu? Mhm.
Iya. Benar. Heeh heeh. Nah itu, sayang aku tuh kayak nggak bikin anggaran tiap bulan ya. Jadi, aku cuma ngira-ngira nih kayaknya, mmm, dalam sebulan ini kayak habis berapa gitu untuk pengeluaran-pengeluaran pokok. Cuma aku kayak nggak pernah menimbang-nimbang budget untuk keinginan sih. Jadi aku kayak bingung nih, gimana sih kayak caranya aku juga untuk lebih bisa menahan godaan belanja impulsif demi tujuan menabung yang apa ya, jangka panjang gitu. Kira-kira kamu ada saran nggak nih?
Oke. Oh. Oke oke. Wah, paham banget nih posisi kamu dan udah udah bagus banget ya kamu menyampaikan ini, itu kan satu langkah ya sebetulnya untuk kamu tuh bisa lebih baik dan tadi ya mencapai tujuan kamu nih untuk punya tabungan masap masa depan yang yang, eee, besarlah ya sampai kamu bisa pensiun dini. Oke, kalau menurut aku mungkin kamu bisa start dulu nih dari, eee, mengelola atau memetakan nih pengeluaran kamu. Kadang-kadang tuh pengeluaran nggak kelihatan besar karena nggak tercatat kan. Nah, mungkin kamu bisa tuh mulai mencatat, sekarang, eee, banyak aplikasi-aplikasi atau semacam spreadsheet yang, eee, membuat kita lebih mudah ya, menget apa, me mentelusuri tuh, eee, daftar riwayat belanjaan kita. Mungkin dengan melihat nominalnya kamu akan tersadar, "Wah, kalau misalnya nominal segini aku bisa alokasiin ke hal lain, kayaknya, akan lebih bermakna deh," atau ah, dengan melihat nominal biasa itu juga berpengaruh nih secara psikologis kan, oh iya. <chuckles> Oke deh, paling nggak kalaupun nggak bisa, eee, apa stop ya, m m pasti susah kan. Kamu harus, eee, mungkin bisa buat target kecil nih yang tadinya, eee, misalnya udah ketahuan nominalnya sekian ya, kita anggap 100%, nanti di bulan depan kamu bisa kurangi jadi 50%. Itu kan langkah yang harus dico yang yang harus kamu hargai juga ya sebagai satu bentuk kemajuan. Jadi, kalau ekstrim justru takutnya malah ke dampaknya ke emosional lagi ya, dan nanti akhirnya larinya gitu kan, di dopamin tadi, gitu. Itu mungkin salah satu langkah yang bisa kamu coba juga nih menetapkan anggaran dan juga mengurangi mungkin ya. Terus untuk, eee, prioritas kamu bisa juga nih kayak me-list untuk, eee, apa ya, daftar referensi nih yang harus yang se eee, apa namanya, antara butuh dengan, eee, ingin. Nah, bisa kamu bedakan sehingga ketika ada sesuatu kamu lihat lagi list-nya, "Ini sebenarnya masuk kebutuhan nggak sih?" Kalau nggak, nah ini nih, kayaknya harus ada nih perlawanan dari diri kamu ya untuk bisa, eee, apa, menahan gitu ya. Itu mungkin, eee, di antara cara yang bisa kamu kamu coba dan ya mudah-mudahan, eee, dengan ada langkah-langkah kecil tadi nih kamu bisa lebih bisa melihat dan akhirnya lebih eee, ya ketika nominal itu udah cukup besar ya, jadi merasa, "Wah, tabunganku berjalan nih." Nah itu akan ada kepuasan nih dari diri kamu. Nah, mungkin itu kali ya, kalau saran kecil dari aku yang mudah-mudahan bisa diterapin dan juga bisa sedikit membantu nih untuk membuat, eee, kamu lebih baik ya dalam menambah tabungan tadi, gitu. <chuckles>
<chuckles> Iya. Mhm. Iya sih. Mhm, mmm. <chuckles> <chuckles> Iya sih. Heeh, benar. Oh. Iya iya. Mhm. <chuckles> <chuckles> Oke. Heeh heeh. <chuckles> Mmm. Iya sih. Wah, iya iya. Mmm. Iya iya iya, bagus banget sih saran dari kamu ya. Karena, mmm, kayaknya aku harus bertekad ya untuk menulis pengeluaran gitu biar aku nggak sembarangan, karena kalo misalnya nggak dicatat kan kayak nggak keliatan besar ya. Kelihatannya kayak kecil-kecil gitu printilan-printilan ini. Cuman kalo dicatat terus mungkin aku bisa bandingin ya, kayak kata kamu tadi 50% bulan depan tuh pasti bisa ya, bisa bekerja gitulah untuk aku menabung. Wah, mungkin coba ya nanti aku terapkan saran dari kamu, makasih banyak loh sarannya ini sangat mencerahkan.
Mmm, iya iya. Sama-sama. Semoga berhasil, aku doakan.